เออ ๆ แต่จริง ๆ มันก็เข้าใจนะคะ เพราะว่าด้วยสถานการณ์ตอนนั้นน่ะ เศรษฐกิจอะไรก็หยุดหมดเลย ด้วย อะ ต่อให้เรา ออกมาจาก งานประจำอะ มันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคน ไม่ใช่แค่ในไทย เนาะ แบบทั่วโลกอะ เหมือนเวลามันหยุดนิ่งไปเลยช่วงเวลาหนึ่งอะ อืม
อือ ใช่ อื้อฮือ ใช่แล้วค่ะ คือตอนนั้นเนี่ยนะคะ เราไม่รู้จะไปในทิศทางไหน แต่ตัด สิน ว่า เราต้องลุยต่อ เราก็ตัดสินใจค่ะ ก็เริ่มขาย อ่า เบเกอรีเนาะ เป็นพวกสุขภาพค่ะ เป็นคุกกี้สุขภาพ เครื่องดื่มสุขภาพเนาะ จาก kale สับปะรด โดยที่ไม่ใส่น้ำตาลเลย ไรงี้เนาะ เปิดร้านขายออนไลน์ค่ะ แล้วก็มีไรเดอร์มารับ เราก็รู้สึกว่า อ๋อ มันก็โอเคอยู่นะ เราพยายามที่จะแบบว่า อย่างน้อยเราตั้งเป้า ว่า เราผ่อนคอนโดเดือนละ 18,000 ใช่ไหมคะ เราพยายามให้กำไรทุกวันน่ะ อย่างน้อยวันละ 1,000 เรา ก็ได้แล้วนะ อะไรอย่างเงี้ย เราก็คิดแบบอย่างงี้ไว้ก่อน เราก็พยายามตั้ง เป้าหมายเล็ก ๆ ก่อนน่ะค่ะ เพื่อที่จะทำให้ได้ อ๋อ แล้วเราก็ เอ่อ พยายามทีละนิด ๆ จนเห็นเป้าหมาย เห็นแสง สว่างว่า มันไม่ได้ ยากขนาดนั้นนะ แล้วช่วงโควิดอะค่ะเราทำอาหาร ด้วย พอขนมเครื่องดื่มน่ะค่ะ มันไม่พอ เราก็ทำอาหารเพิ่มอีก เราก็ไปซื้อ ให้น้องชายเราเนาะ อยู่คอนโดด้วยกัน ไปซื้อปลาอะค่ะ จากตลาด นะคะ เอามาทอดขายกัน 2 คน พี่น้อง แล้วก็ทำเหมือนว่า ปลาทอดน้ำปลาอะค่ะ ขายตัวละ ฿100 แล้วเราก็หุงข้าวขายข้าวอีก จาก หม้อหุงข้าวอันเล็ก เราอยู่กับ 2 คนพี่ น้อง ไปซื้อหม้อหุงข้าวอันใหญ่เนาะ มาหุง ข้าวขาย โอ้โฮ ทุกอย่างแบบว่ามันลงตัว แล้วรู้สึกว่า ตอนนั้น น้องเราเรียนมหาลัยอะค่ะ น้องเรากับเราห่างกัน 4 ปี แล้วตอนนั้นน่ะค่ะคือเหมือนกับว่า แบบว่าน้องชายค่ะเขาเรียนจบแล้วเขาก็เปิดร้านอาหารเหนือนะคะ คือน้องเขาชอบทำอาหารจากเราเนี่ยแหละ เราเปิดร้านอาหารเหนือค่ะ แล้วน้องชายเขาก็ เปิดในมอ แล้วเขาก็แบบไปตลาดอยู่แล้ว เราก็ เลยฝากซื้อปลา ปลานิลน่ะค่ะ มาให้เราหน่อย ซื้อพริก ซื้อมะนาวอะไร กระเทียม อย่างเงี้ยค่ะ มาให้พี่หน่อย อะไร เงี้ย เออ แล้วเขา ก็มา ซื้อมาไว้ให้เรา เราก็เลิก งานเราก็ทำเลย มันก็สะดวกอะค่ะ โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาไปจ่ายตลาด มันก็ง่าย คอนโดเราติดกับที่ออฟฟิศ ห่างกันน่ะ ค่ะ เดินทางเนาะจากมอเตอร์ไซค์ก็แค่ 6 นาที น้องขับ มอไซค์มารับแล้วก็รีบกลับ
มัน ก็ อือ ๆ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือ อือ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อืม โอ้โฮ ค่ะ อืม ค่ะ อะฮะ อืม เออ เออ โอ้โฮ ใกล้ มากเลย อืม
ใช่ ใช่ค่ะ 6 นาที น้องแว้นมารับค่ะ เราก็รีบกลับไปทำอาหาร ขายต่อ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ

คะ อยากจะทราบอะค่ะว่า คุณมีวิธีการจัดการกับความกลัวเนี่ย ก่อนที่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเหรอคะ?
ค่ะ ซึ่งจริง ๆ แล้วอะค่ะ มันจะมีเหตุการณ์น่ะค่ะ ที่เราเคยกลัวมากที่สุดเลยค่ะ ตอนที่เราอะค่ะจะลาออกจากงานประจำเนี่ยแหละค่ะ คือมันเป็นอะไรที่เครียดเหมือนกัน ค่ะ
อืม เดี๋ยวนะคะ ถามหน่อยได้ไหมคะว่า ทำไมตอนนั้นน่ะ คุณถึงจำเป็นที่จะต้องลาออกจากงานประจำเหรอคะ?
อืม ด้วยความที่ 1 นะคะ เราทำงานที่นั่นน่ะค่ะ รู้สึกว่าจะเป็นจุดอิ่มตัวมาก ๆ เลยค่ะ ตั้งแต่เรียนจบเนาะ ทำงานที่นั่นมา 13 ปี ที่เดียวเลย ค่ะ แล้ว 2 ก็คือด้วยสถานการณ์โควิดค่ะ ของปี 64 ซึ่งเป็นอะไรที่รุนแรง มาก ๆ คือมีเพื่อนรุ่นพี่อะค่ะ เขาเสียชีวิตนะคะจากโควิด คือพี่เขาอะนั่งอยู่ น station นะคะติดกับเราเลย แล้วก็อยู่แผนกเดียวกัน แล้วเขาก็อายุไม่เยอะนะคะ อายุตอนนั้นรู้สึกว่าจะ 38 เองนะคะ แล้วเขาก็แข็งแรงด้วยนะ แต่ว่าเชื้ออะค่ะมันลงปอด
อือฮึ โอ้ ค่ะ อา อืม อ๋อ มันน่าจะเป็นโควิดช่วง ที่แบบเป็นแรง ๆ ใช่ไหมคะ? อา โอเค ๆ
อ ช่วงแรกเลย ใช่ค่ะ ปี 64 ช่วงแรกเลยนะคะ